スマホについてちょっと聞きたいんですけど、スマホって集中力にどんな影響を与えるんでしょうか？
はい。 そうですね。やっぱりスマホがあると、どっちかって言うと集中力が奪われちゃう方に影響があるかなって思ってます。
うーん、確かに。いい面も逆にあったりしますかね？
あ、そうですね。なんかスマホのアプリとかで、あの、逆に集中力を高めるためのアプリとかもあるので、そういうのをうまく活用すれば、もしかすると集中力にいい影響はあるかなとも思いますね。はい。
はい。 ああ。 うんうんうん。 なるほど。何かこう、ご自身で工夫していることとかありますか？いい面を高めたり、悪い面をあんまりこう、目立たなくさせるような工夫があったら、教えてもらいたいんですけど。
ああ。 はい、なんか私は結構スマホというか、ま、SNS をすごく見ちゃう方だったんですね。
ああ、なるほど。<chuckles>
はい、で、やっぱり SNS 依存みたいにまでいくと、やっぱりスマホを触るっていうこと自体が、もう、触ったら最後、流れるように SNS を開いちゃうみたいな。
うんうんうんうん。 うんうん。 <laughs> 確かに、なんかもう平気で1、2時間経っちゃいますもんね。
そうなんですよね。だから、ま、私の中でそのスマホ＝ちょっともう、集中力に悪影響みたいな、もう悪いイメージしかないんですけど。
うんうんうんうんうん。 <laughs> なんか逆に、それをチェックしてる時の集中力みたいの逆にすごいですよね。<laughs>
ああ、<laughs> 確かにそれはありますね。でもなんかあの、スマホで私がよく見ちゃうのが、その SNS、X と、あとあの、YouTube のショート動画
<laughs> ははい。 うんうんうん。 ああ、わかります。<laughs>
はい。 あんなのをすごい見ちゃうんですけど、なんかあれって、こう、あの、なんでこんなに集中できないのかなって考えて、ちょっと調べた時に、あの、そういう、あの、ああいうのってこうスクロールすると、どんどん新しい情報が見えてくるのが、なんかその短時間でご褒美をずっとあげ続けてる状態だから
うんうんうんうん。 はい。 はいはいはい。 はい。 うんうん。 うんうん。 え、どういうことですか？ご褒美？
あの、人間の頭って、なんかそういう刺激新しいことを知ることを、あの、良い刺激と勘違いして、なんかこう報酬、ご褒美だと思い込む。
はい。 うんうん。 ああ、なるほど。 ん、へえ。
だから、えっと、例えば、えっと、本を読んだり、映画を見たりとか、えっと、勉強もそうですけど、集中して得るご褒美っていうのはすごく自分の身になるからいいんですけど、そういう、ただただスマホをこうスクロールするだけで、どんどん、こう、ね、何、面白いのが出てくるのって、なんか中毒症状みたいになっちゃうって。
うんうんうん。うんうん。 はい。 うんうんうん。 はい。 うんうんうん。 あ、もう、じゃあ、結構科学的にというか、証明されちゃってるんですね。それをがいいというか、楽しいというか、はまってしまう側面があるっていうこと自体が。
あ、そういうことみたいです。
へえ。それって、何か対策されてますか？こう、どうどうしても観ちゃうじゃないですか、それ。うんうん。
はい。 そうですよね。なんか、最初は、あの、さっきそのアプリとかを使えばって言ってたじゃないですか。で、なんか、あの、スマホのアプリで、あの、例えば15分セットして、15分使わなかったら、あの、森に木が1本生えるみたいな、そういう集中アプリ集中アプリっていうのを使ってたんですよ。
はいはい。 うんうん。 はい。 え、何ですか？<laughs> はい。
なんつうか、今から仕事するから、じゃあ30分仕事するから、タイマーかけて。で、その、どんどん森を豊かにしていくみたいな、ゲーム感覚で集中できる。
うんうんうん。 へえ、なるほど。それ、面白いですね。なるほど。
はい。 うーん、それ、結構好きだったんですけど。
うんうんうんうん。それで、あれですか？その YouTube のショート動画とか観たりするの、ちょっとでも遠ざけたりできました？
うーん、どうかな、微妙ですけど、でも、なんか、そのさんじゅっぷんにしたら、30分の間に触ると、その木が枯れちゃうんですよ。
<laughs> うんうん。 ああ、なるほどなるほど。じゃあ、枯らしたくなければ、あの、もう触っちゃいけないというか、触らないようにするっていう。
はい。 はい。 触っちゃいけないっていう。うん。だから、その、今から勉強するぞっていう時に触らなくするっていう意味では、それは効果があって
うーん。 うんうんうんうん。 うんうん。 なるほど。
はい。 ただ
そうですね。うんうん。
そん何もない時、普段こう、ちょっと休憩しようってゆって、SNS 見始めた後は、ダラダラやっぱり見ちゃうんですよね。
はい。 うんうん。 <laughs> めちゃくちゃ分かります。なんでしょうね、自分でちゃんと制限できれば、いいんですよね。きっと例えばお風呂入ってる間だけとか、あ、でもそれでもお風呂ずっと入っちゃうのかな。<laughs> うーん。
はい。 ああああ。 そうなんですよ。そこなんですよね、問題は。 だから、スマホに集中しすぎちゃって
うんうんうん。
で、結局そのさっきの報酬の話とちょっと近いんですけど、絶え間なく脳が動き続けてる状態だから
はい。 うんうんうんうん。
その、普段、何もしてない時に脳が疲れてやる気が出なくなって、集中できなくなるっていうらしいんですよ。
ええ、なるほど。触ってる間だけじゃなくて、そのその後も悪影響があるんですね。わあ、やだ。<laughs>
はい。 そうみたいなんです。 ね、嫌ですよね。でも確かに、私なんか疲れすぎて、ずっとスマホ触るしかできないよっていう時期が結構あったんですよ。
はい。 おおお、おお。 なるほど。な何かそれは理由が理由がというか疲れすぎちゃうと携帯をいじるっていう何か、い因果関係があったんですかね？はい。
はい。 ななんか というか、その疲れすぎてやる気が起こらないから、例えば映画いっぽん見るとか、何かそうだな、ちょっとクリエイティブなことをするとかゆうエネルギーがなくて。
うんうん。 うんうんうん。 うんうん。 うんうんうんうん。
でも、スマホで SNS 見るってエネルギーいらないじゃないですか。
そうなんですよね、確かに。<laughs> うーん、そそれは、んんんんどうにか改善できたんですか？
はい。 そう、で、結局、その、そこが悪循環だったっていうことに気づいて。
はい。 うんうんうんうん。
なんもできないから、スマホを見る、そしてまた脳が疲れて、もっと何もできなくなってスマホ見るしかないみたいな。
うんうん。 うんうん。 うんうんうんうんうんうんうんうんうん。なるほど。寝る前とかもそうですよね。なんかちょっと寝れないからってって、ちょっと5分だけとか眠くなるまでと思って、携帯いじったら、もうそっから1、2時間、もう全然眠気なんて来ないし、なんなら覚醒しちゃいますもんね。<laughs>
はい。 そうですね。 はい。 はい。 そうですよね。だから結局、なんかスマホは私にとっては、こう集中力を妨げる要素ばっかりなので、ちょっとそのデジタルデトックスっていうんですかね。
うんうん。 うんうん。うんうん。 わあ、やりたい。<laughs>
はい、それを今すごい頑張って心がけるようにはしてます。
あ、すごいですね。なんか、誰だっけな、メンタリスト DaiGo かなんかが言ってた気がするんですけど。なんかもう視界に携帯があるだけで、なんか集中力って削がれちゃうみたいですね。
はい。 はい。 はい。 あ、でも分かる気がします。あのスマホの音、通知の音とかは全部消してるんですけど、あの LINE とかは家族が急用の、よ時があるから、あのそれだけは、ら通知来るようにしてるんですよ。
うんうんうん。 うんうんうん。 はい。 ああ、なるほど。
でも、視界に入って音がなくてもピカって光るじゃないですか、スマホが。あれでもう集中力が削がれる気がします。
うんうんうんうんうん。 確かに。
はい。
悩ましいですよね。なんか携帯って確かにその今おっしゃってたように、緊急の連絡とかもあるし、お仕事の、でも携帯使われてたりしたら、お仕事の連絡も来るだろうし。なかなか別部屋に置いとく、ともいうっていうわけにもいかないですしね。
うーん。 はい。 そうですよね。 うーん。それでちょっと考えたのが、えっと、通知は、あの、パソコン。ま、基本的に仕事中はパソコン絶対立ち上げてるので、スマホの通知の中で大事なものだけをパソコンに来るように設定して
お、はい。 はい。 うん。 ええええ。 あ、そんなことができるんですね。ふーん。
はい、あのま、私の場合、LINE とあとその Gmail とかなので、まあパソコンでも見れるものなので。それで、スマホの通知はオフにして、パソコンだけ立ち上げておくっていうのにして。
ええ。 はい。 うんうんうんうん。 うんうん。 うーん、なるほどなるほど。
はい。
そっかそっか。もうじゃあ、それを確かに周りに言っておけば成立しそうですよね。例えば、あの「LINE は見れるから連絡は LINE にしてね」とか伝えておけば、例えば、携帯はもう見ないようにしてるから、その電話かけられてもあの出れないよみたいなところまで言っておけば、確かに「LINE ならパソコンで見れるから、LINE で連絡して」って言っておけば、確かに成立しますもんね。
はい。 はい。 そうですね。 はい。 はい。で、仕事の連絡とかもなんかチャットツールとかだったりするので、とにかくスマホを、その集中したい時は、触らない、視界に入れないよう、今は徹底してます。
うんうんうんうんうんうん。 はい。 わあ、偉い。なんかちょっとやってみようかな。<chuckles>
<laughs> そうですね、なんか、やっぱりなんか、スマホはすごく便利で、本当になんかいいところもいっぱいあるんですけど。特に、なんだろう、若い人とか、今、子供とか絶対それで集中力低下してる気がするんですよね。
うーん。 うんうんうんうん。 うんうんうん。 うんうん。 いや、わかります。魅力的なコンテンツ多いですもんね。うーん。え、それは習慣化するのにどれぐらいかかりました？すぐできました？
はい。うーん。 いや、多分スマホの SNS をやめようっていうのは正直多分まだ100パーはできてないですね。
うんうんうんうん。なんかリバウンドみたいのないですか？こう遠ざけても、例えばなんか本当に酔っ払った時とか、何かのタイミングでその習慣が戻っちゃうみたいな。うんうんうんうん。
はい。 ああ。 あります。でも、やっぱりその、特にあの、疲れてる時、他に何もする気力がない時は、スマホどうしても見がちで
うんうんうん。 ああ、確かに。
はい。
そうですよね。どうすればいいんでしょうね。なんかもうアプリそのもの消すとかしかないんですかね。でもそうするとな、情報を得たいてき得たい時に見れないですもんね。
うん。 はい。 ああ。でも私、スマホの、えっと SNS のアプリは一時期消してて
はい。 おお、すごい。
で、それ自体は困らなかったんですよ。あの X とかパソコンで見れるから。ただ、あの自分が投稿する時に、写真スマホで撮って、それをいちいちじゃパソコンに移してってやるのが面倒くさくて
なるほど。 う。うんうん。 うんうん。 ああ、確かに。
それで、挫折して元に戻しちゃいましたけど。
ああ、なるほど。なんかあの元ホストあ、今もなのかな、ホストなのかな。あのローランドさんが、あのスマホ自体、まあ、そもそも彼スマホだったかどうかちょっと忘れちゃったんですけど、なんかもう、箱に入れちゃうみたいなのを見たことがあります。もう徹底して、何時以降は携帯を触らないと。なので、仕事の人たちにも何時以降は連絡が繋がりませんってもう言ってあって、もう物理的にこうロックして、例えば朝、午前8:00までその鍵が開かないような箱みたいなのがあるんですって。うんうん。
はい。 ああ、はい。 はい。 ええ。すごい。 うんうん。 ああ。 はい。 ああ。 うんうんうん。 ああ。それでも一番いい方法ではあるかなって思います、やっぱり。うーん。
うんうんうんうん。もうなんかあれですよね、意志とあの誘惑との本当に戦いですよね。<chuckles>
はい、そうですね。多分、でも、私多分今それを、じゃ例えばやったとして、じゃあ、その箱に入ってる間に何をしたらいいかちょっと分かんなくなって、今度はきっとパソコンで YouTube を見始めると思うんですよね。
はい。 うんうんうんうん。 <laughs> 分かる。そうですよね。なんでしょうね、どうしてもなんかきっと、もう面白いもんだって分かってるから、どうしても探しちゃうんでしょうね、人は。
はい。 はい。 そうなんですよね。だから、なんかスマホがない頃の時代がもう思い出せないぐらいなんですけど。
確かに。
やっぱり、あの、ある程度はもちろんそのね、使わなきゃいけないですけど、なんかスマホとパソコンとかそういうデジタルコンテンツなしの楽しみをもっと自分でできるように、なんかちょっとずつ脳を戻していかなきゃなとは思いますね。
はい。 うんうん。 うんうんうんうん。 確かに。え、ていうか、当時どうしてたんでしょうね。確かにあの、YouTube もなければスマホもない時代
うーん。 はい。 うーん。
で、どうしどうしてたんでしょうね。なんか他になんか楽しんでたんですかね？それともなんか、しゃんとやるべきことに集中してたんですかね？
うーん、どうなんですかね。でも本とかやっぱりみんな読んでたりとか、まあ、テレビは見てたのかな、とか思いますけど。うーん。すくですね。
うんうんうんうん。 ああ。なるほど、そっか、確かに本読んでたかもしれないです、通勤中とか。
はい。 ね、そうですよね。あとなんかゲームとかやってたとしても、なんか今みたいにこういう短いコンテンツっていうのがなかったから、やっぱり集中力は昔の方があったんじゃないかなって思いますね。
うーん。うんうんうん。 うんうん。 うんうんうんうん。 うーん、なるほど。ま、エンタメが多いのはいいですけど、それに、はまっちゃうのが問題なんですよね、きっと。
はい。 うーん、そうだと思います。だからちょっと私はこれから先、どんどんスマホは減らして、元々持ってた集中力を回復させるように頑張りたいなって思います。
うーん。 うんうん、うんうんうん。 なるほど。いやなんか、色々いい方法を、あの教えてくださって助かりました。そのし木木が生えるやつとかちょっと面白そうなんで、探してみようかな。<laughs> そうですね、はい。じゃ、ほんとに今日色々と、あの有益な情報を教えていただいて、とっても助かりました。ありがとうございました。
はい。 はい、<laughs> なんか色々あると思うので、はい。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
はい。 はい、失礼します。